Oh, das auch, okay. Mhm.
U und ja ja, also, ähm, und schlussendlich, äh, war's dann wirklich so, dass der Druck zu groß war und, äh, dadurch die Motivation so extrem gesunken ist, dass ich dann am Schluss gar keine Lust mehr hatte und, äh, mir meine Mutter hat aber wirklich darum gebettelt hatte, dass die mich rausnimmt ausm Unterricht. Ähm, weil, ähm, ja, das das, äh, artete dann auch in in, äh dass man sich gegenseitig angeschrien hat und, ähm ja ja, das war einfach das war zu viel. Äh, ich konnte gar nicht damit umgehen. Es war einfach
Ja. Mhm. Oh, mhm. Hm, meinst du, es wär anders gewesen, wenn es also, ich hatte so von deiner Erzählung so das Gefühl, dass es irgendwann mehr als 'n Hobby geworden ist, also wirklich viel von der Zeit auch genommen hat. Ähm, meinst du, dieser Choreinstieg, wenn der nicht gewesen wäre und das wäre eher so 'n bisschen als Hobby geblieben, wärst du dann länger und auch lieber drangeblieben?
Ja. Mhm. Ja. Ja, das auch. Mhm. Ja. Mhm. <chuckles> Ja, ich jetzt so wenn ich jetzt so drü darüber nachdenke, äh, wahrscheinlich schon, ja. Ich ich glaube, das war s auch so 'n Punkt, äh, wo wo, äh das hat mir einfach zu viel Zeit geraubt, ne, das Ganze. Das das war einfach, äh
Mhm. Ja.
zu viel. Ich musste ja in der Woche, äh, ich glaube 2 Mal Unterricht und äh, z äh, ja 2 Mal Orchester oder ne, 1 Mal 1 Mal oder 2 Mal Also, für die g für die, äh, Jüngeren und für die Älteren also, die haben ja 2 Mal geprobt und ich hatte auch 2 Mal Unterricht. Also, ich war schon, äh, ordentlich, äh, ja, äh äh, eingebunden in die ganze Geschichte. Und dazu kam ja noch, dass ich, äh, puh, Sportarten ja natürlich auch noch ausgeübt habe, im im im im Verein war. Und äh, ich glaube, das war, äh, das also das, äh
Okay, ist schon viel, ja. Mhm. Ja. Ah, okay. Ja.
zu viel des Guten, zu viel des Guten, ja, wahrscheinlich.
Gleichzeitig zu viel. Ja. Und war das 'ne Überwindung auch, ich sage mal, zuzugeben, zum einen beim Musiklehrer, zum anderen bei der Familie zu sagen: „Hey Leute, das ist mir jetzt einfach zu viel, ich möchte nicht mehr.“ Ist das schon 'ne Überwindung gewesen? Erinnerst du dich dran?
Ja. Ja, das war also, ich ich weiß noch, ich bin in Tränen ausgebrochen. Also, das war so das war so 'n ja, der der Druck, das war dann wie wie als w als wenn, äh, ja so 'n Ventil aufgegangen ist äh, wäre oder aufgegangen ist und dann, äh, musste das alles raus und ich ich habe da auch kein Blatt mehr vor 'n Mund genommen und dann, Gott sei Dank, ist dann meine Mutter dann, äh ist sie auf mir auf mich eingegangen und hat dann auch gesagt: „Ja, ne, äh, das geht so nicht. <laughs> Dann nehme ich dich da raus“ und äh
Oh, mhm. Ja. Mhm.